Eh, certo, t'arrangi. Perché scusa, n'ho capito, perché m mica sei ti manca ti mancano le manine o le gambette per per andare da sola? Eh.
No, vabbè, però sai, s parti insieme, di solito si tende a dire: "Sopporto fino a quando torno". Ehm
Vabbè. Eh, sì però però guarda che ti r ti ti ti ti non ti nascondo che è stato pesante, eh, perché, sai, a fare finta di niente, no, andare in camera insieme.
Ma, cioè, era tutto una critica su tutto quello che si vedeva e su tutte le persone che si incontravano.
Sì però non è non no non costante, eh, non costante poi po fo fo forse magari ho 'n po' esagerato pure io, no, però perché non è che era ogni minuto, no, però in certe circostanze
Ah, meno male. No, beh, ogni minuto se si ammazz uhm, si ammazza cioè la mettevi su un aereo, tornava a casa, a quel punto. Stavo a fare?
Eh. Eh, certo. E però in certe circostanze insomma mi ha mi ha mi ha fatto cioè, mi è mi è, mhmm mi ha deluso, e non mi ha messo in uno stato d'animo, sì ne ne n ne negativo che non provavo più piacere a stare a stare in sua compagnia capito? Però, ecco, la ri
Sì, sì. Ci sei rimasto male, non te lo aspettavi. Sì. Certo. Sì. Pensavi fosse più piacevole fare un viaggio con questa persona, poi alla fine non è stato così.
Eh, sì. La responsabilità comunque ce l'avevo, no, di lei, ehm
Sempre.
e quindi l'ho
E, quindi te a sei tenuta. Guarda, io ci sono rimasta abbastanza male quando sono andata a Marsa Alam in Egitto, mare bellissimo, oltre la barriera corallina. Ma io nuoto appena, appena, oltre la barriera corallina non ci potevo anda
Eh, s <chuckles> Quindi prima prima n' c'era nulla.
No c'era un pochino di mare. Ma arrivo in spiaggia la prima volta, c'è 'sta persona anziana con l'accento tedesco, era tedesca credo, che mi dice: "C'è il serpente, c'è il serpente, hai visto il serpente?" Ho detto: "Oh mamma. No, anche il serpente no, ma io non posso neanche" E continuava questo qua: "C'è il serpente." Ho detto: "Ma dai, cioè io non posso andar di là, c'è il serpente di qua." Terrib Mamma mi
<chuckles> Eh. Ti sei spaventa <chuckles> Ho capito. Eh certo. Eh, sì. E va bene. Ciao. Ciao, ciao.
D'accordo, ciao gra

Ma dai, bello però, ma bellissimo.
Sì sì. Ehm, io c'ho sempre avuto un po' la fissa del del del del Messico, e e quindi questa qui era un una ragazza un po' di buona famiglia, mhmm, benestante, no, ehm, anche un po' anche un po' snob se vogliamo, no; però comunque nella nella quotidianità, no, del della mia città, nelle poi ecco, non essendo così fidanzati, ma eravamo anche giovani, non è che vive che vivessimo insieme. E quindi certe cose
Eh. Mh. Mh. Si. Uh, okay. Si. Sì, sì, sì, diciamo che non non vedevi tutti i particolari alla perfezione, non
Sì, certe cose quindi le insomma, non non non le notavo, oppure no; e quando siamo andati lì, ehm, sai, che comunque in Messico specialmente anche in Guatemala, ehm, sono dei posti un po' rispetto ai nostri standard, dove
Non le vede certo. Si. Deve a una certa <clears throat>
Che poi non è che poi non è che sono poveri, perché poi comunque, ehm, hanno tutto, però hanno un u u u uno standard di vita
Si, ma poi per i turisti. Vabbè uno certo spirito di adattamento, spe ehm, penso che serva comunque
di di di Eh no, no, ma lei no, le le le le lei proprio tipo la critica verso questi qua, no tipo che erano poveri, che erano "Come come fanno a vivere così," no. "Io io io non ce la farei mai a vivere così," no, insomma mi
Ah mi Vabbè poverino cosa devono fare se non può t cioè, voglio dire. Ah, quindi ti è ti ha irritato molt ti ha irritato molto con tutto quello che diceva.
E mi dava fastidio, m'ha dato veramente fastidio, no? Sì, ma molto, molto, molto, molto, molto. Allora, purtroppo ormai stavamo lì ho fatto un po' certo poi e e e e ero un po' cambiato, non avevo più l'e l'espansività, no, me però mi dovevo mi dovevo pure un po' forzare, no?
Eh-eh beh sì, nel momento in cui rimani deluso è normale che cambi. Ma quanto tempo siete stati poi lì, tanto?
Mi mi dovevo pure un po' f eh, siamo stati siamo stati quasi 3 settimane.
Eh beh, non è poco.
No, e eh, sì, e quindi, mhmm, mi ha mi ha non mi ha fatto vivere insomma quell'esperienza, mhmm, bene, no. E poi fatti quando siamo tornati l'ho l'ho mollata. Eh si.
Mh. Ce Hai detto: "Ciao, io vado a vivere in Messico, visto che tu non ci vieni, abbiamo abbiamo risolto la questione."
<chuckles> Ti ho fatto un bel un bel ciaone, no. Ehm, no, e quello e quindi ecco, la delusione più che posto
Eh beh. Ma son brutte queste cose, quando parti con le persone scopri veramente quando sono perché a quel punto sei lì, cioè sei lì, non non scappi da nessuna parte, ci devi stare per quel periodo.
Eh sì, eh sì. No poi no eh, no aspetta, ehm, no questo qui no, perché poi come so fatto io non cioè non mi interessa, però il fatto che questa qui allora, e e av avevo la re re la responsabilità, perché comunque l'avevo invitata io, ehm, avevo organizzato tutto io, non poi non parlava, io un pochettino di spagnolo, ehm, mi mi perché sennò altrimenti, se fosse stato non avessi se fossimo stati
Mh. Si, si, si, si, s <clears throat>
che ne so una cosa decisa insieme, no, un po' più indipendenti uno dall'altra, io poi avrei avrei preso un'altra cioè mi sarei fatto la vacanza il resto della vacanza per conto mio.
Mh. Certo, certamen Eh, ma cosa facevi? L'abbandonava in un punto qualsiasi del Messico?
Eh certo. Eh no, poi oh eh, poi t'arrangi eh, eh-eh.
Eh! Addirittura.

Capito? E quindi quindi quello lì.
Comunque ehm, tu eri andato quindi sulla strada però sei rimasto deluso perché non ti aspettavi di più.
No, perché poi per esempio era qua quando scendi dal treno, no. Ehm, che noi che siamo sì siamo venuti in 3 perché poi, ehm, s stavamo mi sembra in campeggio a Levanto che è un che è un paese che sta sempre lì vicino.
Sì. Sì, Levanto.
Eh Levanto, Levanto insomma sì, Levanto. Eravamo in campeggio lì, con un gruppo di amici, ehm, e poi sapendo che comunque con la macchina è impossibile, abbiamo preso il treno
Okay. Mh-mh. Eh sì, no quello
e quando siamo scesi no, dal alla stazione m mi sem m em proprio che fosse Monte Monte Rosso. Eh sì perché noi venivamo da, allora le Levanto sta quindi leva sta a est, no, della della Liguria, della costa, no. Quindi il primo paese da quella parte ehm, mi sembra che è che è Riomaggiore. No, che è Riomaggiore.
Questa zona sì, il posto principale. A levante. Eh ma io non vado mai da quella parte lì, perché io vado sempre a ponente. A levante so che c'è Levanto e Chiavari.
A ponent Eh no dico di di quel il p il primo paese il primo paese delle Cinque Terre mi sembra che è Riomaggiore. Ad ad est.
Uhm, sì, gua sì, sì, sì.
No? Eh. E quindi siamo scesi lì col treno e e e abbiamo a che c mhmm, incominciato a camminare, no, per questo che poi mi sembra che si chiami anche il sentiero dell'amore, ma a parte che dche quel tratto lì era
Mh. Sì, la Via dell'amore, sì, sì.
eh che che a parte che quel tratto lì era brutto, no, e ma poi c'era si sentiva odore di di di di di di urina, ehm, veramente veramente deg veramente degradato guarda, fatti cioè sono rimasto deluso. Ehm m ma ma di quell'esperienza là eh, perché ta tant'è vero che poi in un sa i in una mia, mhmm, stavo andando a un matrimonio a Marsiglia, di di amici di amici francesi che si sposavano e quindi siamo partito sono partito insomma da da mhmm, dalla mia città, abbiamo fatto tutta- tutta l'Italia su al nord e e c e siamo passati, no. E quindi ci siamo ci siamo presi un po' di giorni, ci siamo rifermati ci siamo fermati alle Cinque Terre
Mh. Mh. Ma veramente? No, non l'ho mai fatto, quello no Sì, mamma mia. Eh beh sì, immagino. Sì. E Quin ti sei fermato lì. Mh. Sì. Sì. Sì, sì, certo. Eh sì perché devi far tutta la Liguria e la Costa Azzurra.
Eh sì. Poi ci siamo ci siamo fermati anche a Saint-Tropez, ehm, prima di andare di andare a
Saint-Tropez, non son mai andata. Nizza mi è piaciuta moltissimo.